Я очень осуждала людей, которые там, например, пожилых родителей отдают, э, в дом престарелых, да, вот так.
Так. Почему ты их осуждала?
А. Ну как это так? Это же родители! Ну вот как можно д Они же тебе вырастили, они же тебе жизнь дали, они же тебя воспитали, для тебе- всё, а ты как поступила? Ты что? Нельзя! Вот я такая была прям категоричная в этом вопросе, пока вот жизнь меня не поставила в такие условия, что как бы я, э, да, стала понимать, что вот, э, дам, да. Получается у нас, э, мама упала и сломала позвоночник. И вот она лежала
Ага. Мгм. Так. Мгм. Ой ой ой ой ой.
целый год. И как бы вот это бремя, ле а она ещё весила килограмм сто тридцать.
Ужас. <tsk> А, ну, слушай, слово, какая з тяжелая ситуация, да, для всех.
Это такая тяжелая ситуация на самом деле. Получается, я работала, сестра работала, вот племянники еще. Вот это всё бремя, конечно же, легло на нас сестрой. И потом, в какой-то момент, мне кажется, вот это постоянная, вот, постельный ле режим, вот это такое вот ва один и тот же потолок, там, телевизор она, м, не захотела уже смотреть, вообще отказалась от него, от него отказалась. Вот у нее как-то уже произошел какой-то, я не знаю, перелом психики, мне кажется. Она как-то вот Показывают таких вот вредных стариков, которые там, да вот, э, изматывают своих родных, вот. Она оказалась в такой, хотя она была нормальной, я не знаю, вот что-то там, <chuckles> ам, произошло как бы х ну, сто нем
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Понятно. Мгм. Мгм. Ну это тяжёлое испытание, да, для ну, просто психологически, конечно.
Н-да.